बिल्कुल, आपने सही बात कही अ, क्योंकि अ, देखिए, हर एक इंसान को थोड़ा समय निकालना चाहिए, हर रोज़ समय निकाल के थोड़ा व्यायाम करना है या फिर जो डाइट है, उसको फ़ॉलो करना है, या फिर ऐसे छोटे-छोटे आदतें हैं, जिनमें मतलब बदलाव लाने की ज़रूरत है अ, ठीक है? तो लोग आज के ज़माने में, अगर आप देखेंगे, तो स्मार्टफ़ोन का घंटे-घंटे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं अ, जी वो भी देखिए, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, तो हर एक इंसान के पास स्मार्टफ़ोन है, तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो मोटापा बढ़ रहा है, हर दूसरे व्यक्ति पे मोटापा बढ़ रहा है और
बिल्कुल। जी। हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। सबसे बड़ा। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। सबसे बड़ा कारण है ये।
जी, जी, और तरह-तरह की मतलब बीमारियाँ भी आ रही हैं, अ, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अ, ये जो, देखिए, स्मार्टफ़ोन से हम लोग इतना अडिक्ट हो चुके हैं कि हम बिल्कुल उसे रोक नहीं सकते लेकिन जो स्क्रीनटाइम है, वो थोड़ा तो कम तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? जी, जी। आप क्या कहेंगे? हुँ।
जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपने जैसे बताया ना, और मैं भी इन चीज़ों को बिल्कुल मानता हूँ कि उन्होंने भी जो बात हमको बोली कि मेरे पास समय नहीं है, मगर मैंने जब उनका स्क्रीनटाइम मैंने कहा, "जरा फ़ोन लाइए, मुझे आपका स्क्रीनटाइम देखना है।" मैंने तब देखा कि उनका जो दिन भर का स्क्रीनटाइम है, वो 4 से 5 घंटे है, और जिसमें वो अन्य-अन्य आपके सोशल मीडिया चलाते हैं, तब मैंने उनको बताया कि, "देखिए, अगर आप इस पे अपना समय व्यत व्यर्थ कर सकते हैं, तो आप अपने शरीर के ऊपर क्यों नहीं कर सकते हैं? और अगर आप अ, नहीं करेंगे, तो ये आपको आगे चलके बड़ी दिक्कत देगी।"
जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही। जी। बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल सही। जी। बिल्कुल।
और ये जो चीज़ है, ये सिर्फ़ उसी की मैंने देखा कि वो उन्हीं को ही नहीं है, ये हर आने वाले छोटे-छोटे बच्चे को हो रही है, क्यों? क्योंकि बच्चे बाहर अब खेलना-कूदना नहीं जाना चाहते हैं, वो घर बैठे हुए मोबाईल पा लेते हैं, मोबाईल में खेल-कूद लेते हैं, उनका मन भर जाता है।
जी। हाँ। जी। बिल्कुल सही। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ।

जी, बिल्कुल, आपने सही बात कही। अ, तो ऐसे मतलब छोटे-छोटे आदतें हैं, जिस जिनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, ऐब और एक देख पाएँ तो जो बच्चे हैं, मतलब अ, ठीक तरह से ब बच्चे या फिर बड़े हैं, तो रात के 2-3 बजे तक स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करने से नींद भी ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। अ, ठीक है, तो वो भी कारण हो सकता है कि अ, मतलब मोटापा आना या फिर बहुत सारे बीमारियाँ आना अ, ठीक है, तो अ, देखिए, ऐसा नहीं कि मोटापा कम करने के लिए हमें जिम ही जाना पड़ेगा अ, वहाँ पे जाके व व्यायाम करना है, तो घर पे ही थोड़ा-बहुत अगर हम सैर कर लेंगे, घर के पास-पास अ, पार्क है, तो आधा 1 घंटा सैर कर लेंगे या फिर घर में थोड़ा व्यायाम कर लेंगे। तो अब तो देखिए, ये जो योगा है, ये भी घर बैठे ही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जी, योगा क्लासेज़ जाके ही सीखना है। तो अ, देखिए, ऑनलाइन भी योगा सीख सकते हैं, बहुत सारे ऐप्लीकेशन्स भी हैं फिटनेस के। अ, जी, जी, तो वो देख के कहीं न कहीं मतलब एक थोड़ी मेहनत की उ की हों बात है, थोड़ा मेहनत करने से जी, मुझे लगता है कि अ, मतलब फ़िटनेस पे ध्यान दे सकते हैं। आपका क्या मानना है?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ। बहुत सारे, जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, ज अब आपने जैसे बताया कि बड़ा अब तो आसान आ गईं चीज़ें, आपको कुछ करना ही करना है, अपने मोबाईल में एप इंस्टॉल कर लेने हैं, वो आपको हर चीज़ तरीके बता देंगे, कैसे योगा करना है, क्या कैसे करना है? तो देखिए, तरीके आ गए हैं, मगर क्या है कि आप अपने ऊपर चीज़ों को करना पड़ेगा, हर वो बोला नहीं जाता है कि बैठे-बैठे कुछ नहीं होगा, आपको उठके लिखना होगा या फिर उठके अपना काम करना होगा। तो उसी तरीके ही अगर आपको अपनी सेहत को सुधारना है, तो आपको एक्सरसाइज़ करनी ही होगी, भले आप जिम जाएँ या ना जाएँ, आप अपने घर में बैठके करें, योगा करें, व्यायाम करें, जो भी आपसे बल पड़े। मगर आप सोचेंगे कि बिना करे कुछ हो जाएगा, तो वो मैं नहीं मानता हूँ कि वो होने वाला है, हालाँकि, लोग बहुत ऐसे-ऐसे भी दिखते हैं, जो कि अपना खाना ही कम कर देते हैं। वो 3 टाइम खाने की जगह पर 1 टाइम पे आ जाते हैं। तो ये भी मुझे गलत लगता है कि ये सब मत कीजिए। आप एकदम से अपनी सेहत को तोड़ देंगे, फिर आपको ही बहुत नुकसान होगा। जी।
ह जी। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल स जी। हाँ जी। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल सही। जी। बिल्कुल। अच्छा, जी। बिल्कुल सही। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, जी। अरे, बाप रे! हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात कही आपने। मैं भी बहुत से लोग देखा हूँ, मतलब खाना ही नहीं खाते। तो उससे क्या होता है कि गैस, देखिए वो और ज़्यादा बढ़ती है, तो और दूसरी बीमारियाँ भी आ सकती हैं। अ, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अंत में अ, मतलब जो खान-पान है, या फिर जो भी व्यायाम है, ये हमें बचपन से ही बच्चों में स मतलब डालना चाहिए, जो आदत है, वो बदलना चाहिए। अ, थोड़े लोग क्या करते हैं कि मोटापा आने के बाद, वो सोचते हैं कि चलो, मैं आज से मैं जिम जाता हूँ, आज से व्यायाम करता हूँ, आज से जो जंक फ़ूड है, नहीं खाता हूँ, या फिर तेला तला हुआ खाना हो गया। तो बाद में क जी, सोचने से पहले पहले ही अगर हम जैसे कदम उठाएँगे या फिर आदतें बदलेंगे, तो मुझे लगता है कि मोटापा है, वो कहीं न कहीं अ, नहीं आ पाएगा। तो आपसे देखिए, बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। बिल्कुल। जी। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> जी, सही बात। हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला आपसे और आशा करता हूँ, आपसे फिर से कभी बात हो। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।
जी। जी। ज़रूर। जी, शुभरात्रि।